ก็คงไม่ได้กินอีกแล้วแหละ ฝีมือย่า <chuckles> อืม
ครับ ครับผม ฝีมือ เหมือนกันนะครับ ก็โอเคเลย ของผมมีคล้าย ๆ กันเลย เป็นเมนูหนึ่งเหมือนกันเลยที่มีเป็น อ่า ทั้งคุณตาคุณยายเลยทั้งคู่เลยชอบทำเป็น น้ำพริก พอดีเป็น อ่า แต่น้ำพริกอะของคุณตาคุณยายจะเป็นสูตรแบบสูตรใต้เนาะ เพราะว่าคุณตาคุณยายเป็นคนใต้ โอ้โฮ จะมีแบบว่า เอ่อ รสชาติ จัดจ้าน อ แล้วก็แบบค่อนข้างแบบอร่อยเลย เผ็ด กลมกล่อม ก็คิดว่า เอ๊ย เป็นคล้าย ๆ อ คล้าย ๆ ของทางคุณเหมือนกัน คือแบบว่า เวลาแบบว่า เอ่อ เวลาเห็นแบบว่าร้านอาหารใต้ เอ่อ ที่ไหนอะ ก็จะคิดถึงคุณตาคุณยายตลอดเลยว่า โอ๊ย เนี่ย อ ยิ่งแบบร้านที่มีร้าน อ อ่า ร้านข้าวแกงใต้เนี่ย ที่เขามีน้ำพริก ฟ น้ำพริกฟรีให้ทานด้วย อย่างเงี้ย เราก็จะนึกถึงตลอดเลย "อ้อ แบบนี้นี่เอง" เอ่อ เป็นเมนูที่คุณตาคุณยายทำให้ทาน ใช่ ครับผม
ครับ เออ ๆ เออ ครับ เออ ๆ ครับ ครับ อะฮะ ครับ ใช่ไหม? คิดถึง อือฮึ อืม ครับ อะฮะ ๆ เนาะ มันเป็น อืม มันก็เป็นความทรงจำที่แบบ จริง ๆ คนสมัยก่อน ๆ นี่ คือเขาชอบทำอาหารเนาะ ทำแบบ แล้ว แล้ว ทำแล้วมัน รสชาติมันจะหาที่ไหนไม่ได้นอกจากแกจะ เป็นคนทำเอง
ครับผม ครับ อือ ๆ เออ ใช่เลย ๆ
เออ มันเป็นความ อ ความทรงจำเรามันเป็นแบบนั้นนะ อืม แต่คนอื่นคือ คือเขาอาจจะ องไปเรื่อย ๆ แต่ด้วยความที่ ทานกับข้าวกับครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชอบแบบ เลิก พอตอนเย็นกลับมาปุ๊บ จะต้องไป ขับรถไปบ้าน บ้าน บ้านคุณย่า ไปบ้านย่าเพื่อที่จะรอพี่น้องของคุณพ่อ มารวม รวมกันแล้วก็ทานด้วยกันทุกวัน เป็นเหมือน เหมือนโดนปลูกฝังมาแบบนั้น ใช่ครับ แล้วถ้าวันไหนไม่ไปแกโกรธด้วยนะ แก ก แกน่าจะเหงาอะ ใช่ครับ ใช่ จะต้องแบบ แล้วไม่ต้องคิดเมนูนะ เดี๋ยวจะเป็น Random เลยในแต่ละวัน แกจะหาแบบ โอ้โฮ เมนูแบบ แต่ละวันนี่คือไม่ซ้ำกันน่ะ มันเป็น ความ อืม พอมานั่งนึกตอนนี้แล้วมันก็เป็นความทรงจำที่แบบ เออ เราก็ถูก
ครับผม อืม อือ ๆ ครับ ครับผม อือ อือ ๆ ฝีมือคุณย่า อย่างนี้ใช่ไหมครับ? อ่า ครับผม อ๋อ อ๋อ <chuckles> แกอยากให้ไป ตลอดเลยใช่ไหมครับ? เออ อา ครับผม อืม อา ครับผม อืม ครับ

อืม อย่างเรากิน เรา เรากิน Tako
ใช่เลย ใช่เลยเนาะ ก็ ก็ไม่แปลกใจเลยที่ เออ
อือฮึ ไม่แปลกใจเลยที่ อะไรคะ? ต่อเลย
ครับ อืม ก เอ่อ ที่ ที่บอกว่า เฮ้ย ที่ต่างชาติบอกว่า เอ่อ ชื่นชอบอาหารไทยขนาดนี้นะครับผม เอ่อ
อืม ใช่ค่ะ ผลไม้บ้านเราก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
อา เอ๊ยคำ อืม ๆ ๆ ผลไม้บ้านเราก็พิเศษเหมือนกันเนาะ เออ
อืม ใช่ค่ะ มังคุด อย่างเงี้ย มีที่ไหนบ้าง ไม่มีนะมังคุดอะ
ครับ ครับ อ อืม ใช่ ใช่เลย เออ
ใช่ไหม? ทุเรียนก็ จีนก็พยายามเอาไปปลูกก็ไม่ได้ เพราะว่าทุเรียนไม่ชอบ ไม่ ไม่ ไม่ชอบความหนาว ไม่ชอบความชื้น ทำยังไงก็ไม่น่าได้ ค่ะ อืม
ไม่ได้ เอ่อ ความอร่อย อา ครับผม อากาศก็ไม่ได้เนาะ อ ดินอะไรต่าง ๆ ไม่ ไม่ได้นะ
วันนี้ดีมาก ๆ เลยที่ได้มาแลกเปลี่ยน เหมือนเป็น ม อ่า เหมือนเป็นวัฒนธรรมของแต่ละภาค เนาะ
ครับผม เช่นกันเลย ครับ อ เออ ดีเลย ผม ผมได้ยินเมื่อกี้ โอ้โฮ เมนูเมื่อกี้ หิวเลยคุณ เมื่อกี้ผม <chuckles> ผมยังไม่ได้ทานกลางวันด้วยแบบ อื้อฮือ เดี๋ยว <chuckles> เดี๋ยว เดี๋ยวอาจจะต้อง โอ้โฮ ต้องลอง อื้อฮือ หาเมนูที่แบบ โอ๊ย <chuckles> น่าสนใจมาก ย ยิ่งหนวดล้วน ๆ นี่ อื้อฮือ เห็นภาพเลย แล้ว เอ๊ย เอ่อ แล้ว พ แล้วภรรยาผมก็ชอบหนวดล้วน ๆ เหมือนกัน
ดีครับ ดีมากเลย ไปเลย ลองครับ ลอง กระเพราปลาหมึก กะเพราปลาหมึก กะเพราปลาหมึก <chuckles> ครับ ใช่ อร่อย บอกให้เขาใส่ ต้นหอมด้วยนะ บอกให้เขาใส่ต้นหอมด้วย <chuckles>
เหรอครับ เอ๊ย อันเนี้ยยังไม่เคยลองเลย สูตรเด็ดเลยนะครับเนาะอันนี้
โอเค ใช่ครับ เด็ดจริง ๆ ครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ มาแลกเปลี่ยนกัน
ครับผม อา ก็ทีนี้เดี๋ยวไว้ อ อ ใช่ ไว้มีโอกาสมาคุยกันใน Topic อื่น ๆ เพิ่มเติมกันนะครับผม วันนี้ยังไงขอบคุณมากเลยครับผม
ได้ครับ ยินดีเลยครับ สวัสดีครับ
ครับ ครับ